อา
คือเหมือนกับว่า เราอะไปเปลี่ยนเครื่องที่นู่น ไปทำงานค่ะ ไปทำงาน แล้วก็เหมือนจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่นู่น ซึ่งการที่เราอะ นั่งเครื่องบินมาเพิ่งถึงใช่ไหมคะ แล้วก็วิ่งไปเข้าห้องน้ำเนี่ย มันยังเปิดเป็นไฟลต์โหมดอยู่ไง มันยังไม่มีการเปิดอินเทอร์นง อินเทอร์เน็ตใด ๆ ทั้งสิ้น หรือว่าเสียงโทรเข้าโทรออกไม่มี อืม แล้วเราอะ ก็ที่ถาม ที่เมื่อกี้คุณถามว่า เฮ้ย มันเป็นอวัยวะ ช ชิ้นหนึ่งของเราไปแล้วนะ อา ทำไมยังหายอีก? คือต้องบอกว่าโดยปกติเป็นคนที่ชอบเสียบกระเป๋าไว้ที่กางเกงอะค่ะ
หาย อืม ครับ อือฮึ ครับ อืม อ๋อ ตายแล้ว อืม อืม อืม ๆ ใช่ เหมือนปัจจัยหนึ่งเลย อืม อ๋อ เสียบ
ตรง ตรง ก้นตรงนั้นน่ะ
อ๋อ เสียบโทรศัพท์ไว้ที่กางเกง
เสียบ เสียบ เออ เสียบ เสียบโทรศัพท์ไม่ใช่กระเป๋าค่ะ อา เสียบโทรศัพท์ไว้ที่กระเป๋ากางเกง ตรง ตรงก้นตรงนั้นเนาะ อา แล้วเสร็จแล้วเนี่ย ทุกครั้งที่เวลาเราเข้าห้องน้ำอะ มันจะต้องถอดกางเกงใช่ไหมคะ ดังนั้นเราก็เลยต้องเอามือถือเนี่ยไปวางที่ใดที่หนึ่งในห้องน้ำ อืม แล้วพอเราเข้าเสร็จอะ เราก็ลืมไง อา มันก็เลยเป็นสาเหตุ อืม
อา ๆ อืม อะฮะ อืม นั่นไง อืม โอ้! แล้วอย่างงี้คือแบบ เอ่อ พอเราลืมอะ ส่วนใหญ่ คือ ต้องเรียกได้ว่าไงอะ คือ ค อ่า ถ้าปัจจุบันน่ะครับ คนก็มักจะติดมือถือใช่ไหม เหมือนแบบว่าแป๊บหนึ่ง 5 นาที 10 นาทีก็ต้องจับมาดูแล้ว อะไรอย่างเงี้ย ของคุณน่ะนานไหมกว่า จะ จะรู้ว่าเนี่ย โอ้ หายแล้วหรือว่าจริง ๆ ก็แบบว่าแป๊บเดียว? อ๋อ แป๊บเดียวใช่ไหม?
ค่ะ อือฮึ ไม่นานค่ะ ไม่นาน แป๊บเดียวเหมือนกัน ใช่ คือเหมือนกับเราออกมาปุ๊บอะ เราออกจากห้องน้ำเราล้างมือ แล้วเราก็เดินออกไปหน้าห้องน้ำ แล้วเราก็นึกได้เลย แล้วเราก็วนกลับเข้ามาในห้องน้ำอีกรอบหนึ่ง ก็สรุปว่า อันตรธานไปแล้ว
อืม ครับ อืม

อ๋อ อา ด
เด็กที่มาเก็บโต๊ะ อืม
อืม ๆ เดี๋ยวอันนี้ขอถามนิดหนึ่ง เป็นร้านอาหารในห้างหรือว่าเป็นร้านอาหารแบบที่อยู่ในร้านอาหาร? เอ่อ
เป็นร้านอาหารแบบเป็นตึกแถวอะค่ะ เพราะว่าอยู่ใกล้ ๆ กับบริษัทที่ทำงาน อา ก็ดังนั้นคนที่กินส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเราเนี่ยแหละ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อือฮึ
อืม อ๋อ อืม ๆ ๆ โอ้โฮ! อา แล้วทีนี้ก็ ค คราวเนี้ยเกิดขึ้นที่ไทยแล้ว ใช่ไหม แล้วก็เพิ่งหายด้วย เราก็ไม่ใช่ Dallas แล้วในเมืองไทย แล้วเราก็กล้า ใช่ไหม แล้วก็แบบทำยังไงบ้าง? แอกชัน
อืม ใช่ รอบนี้เราก็เล่นใหญ่เลยจ้ะ เล่นใหญ่ แล้วก็เรียกเจ้าของร้านมาคุยบอกว่า "นี่นะ มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ แบบนี้ อ้าว ไม่คืนใช่ไหม" คือเหมือนเจ้าของร้าน ก็ถามลูกน้อง ไม่มี ๆ เพราะว่ามันเป็นแบบร้านข้างทาง บอกว่าแบบ โอ๊ย เจ้าของร้านก็ถามลูกน้อง ลูกน้องไม่มีใครสารภาพ นู่นนี่นั่น อ่า เราเล่นใหญ่เลย เราโทรเรียกตำรวจมาจ้ะ
โอ้ อา อืม ดูกล้อง อืม อ๋อ ๆ ๆ ๆ ยังไม่มี อืม อ๋อ อา โอเคนะ โอเค เป็นสิทธิ์ของเรา แล้วก็ตำรวจมาจริงใช่ไหมครับเนี่ย? อุ๊ย ตายแล้ว ตื่นเต้น
ใช่ มา ๆ ๆ โชคดีอะ เขาบอกว่าแบบคือ พ เล่าให้เพื่อนฟัง มีแต่คนบอกว่าแบบ เฮ้ย ปกติคดี อย่างเงี้ย ตำรวจไม่ มา
เออ ใช่ไหม?
แต่อันเนี้ย ด้วยความที่มันใกล้ สน. ด้วยมั้งคะ แล้วเราโทร ข เขามา เออ เขามา เลยมีโอกาสได้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ตำรวจไปสน. จ้ะ <coughs>
อา อันนี้ก็โชคดี อืม อ๋อ แล้วแบบนี้คือ อุ๊ย แต่ว่าการแจ้งตำรวจจริง ๆ ก็ช่วยนะ ใช่ไหม? เออ
โก คือต้องบอกว่า ค่ะ ใช่ คือรอบเนี้ย เราเล่นใหญ่ เพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาหมาด ๆ ไง แล้วมันแบบพึ่งผ่อนอะ เราแบบ ไม่ได้ แบบฉันจะแบบ สอง เครื่องในวินา ในเดือนเดียวไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ย อ่า เราก็เล่นใหญ่
อา ห้องน้ำ ไม่ได้ เออ เออ ฉันไม่อยากผ่อนเครื่องที่ 3 แล้ว
ถูก เราก็แบบไปเช็กนู่นเช็กนี่นะ เช็กแบบชั้นบนชั้นล่าง ห้องนงห้องน้ำ อะไรอย่างเงี้ย มันก็หาไม่เจอ ใช่ไหมคะ อ่า แล้วเสร็จแล้วเนี่ย เราจะขอเขาค้นตัวพนักงาน เขาไม่ให้ค้น เขาบอกว่าเหมือนแบบ
อา อืม อา